Ah, ich verstehe. Ähm, und hast du schon mal irgendwie Situationen erlebt, ne, wo du gesagt hast: „Oh, hoppla, also da wage ich mich lieber nicht ran, weil, ja, das ist eigentlich 'n Fall für die Behörden.“ Zum Beispiel, wenn du mal zu gefährlichen Müll gesehen hast oder vielleicht irgendwie so Sperrmüll oder vielleicht gab's da auch mal so, ja, illegale Ablagerungen, ne?
Mhm. Mhm. Definitiv, habe ich auch schon. Mhm. Ja. Alles schon alles schon erlebt, ja, weil ich eben, ähm, viel im Wald unterwegs bin, auch viel, ähm, Mountainbike, Rennrad fahre. Da bin ich auch, ja, viel auf so Landstraßen unterwegs und so weiter. Und ja, sehe ich sehe ich das natürlich, ja. Vor allem Autoreifen sehe ich da öfters mal, ja, die dann einfach da so im im Straßengraben liegen oder im im näheren Unterholz, bisschen abseits der Straße. Ja, das sind natürlich absolute, ähm, Behördenfälle, ja. Die könnte ich da jetzt nicht nicht schnell mal mit'm mit 'm Rennrad da so'n schweren Autoreifen mit nach Hause nehmen und den dann fachgerecht entsorgen. Ähm, ja, macht mich natürlich wirklich, ähm, ja, wütend so was, ja. Dass nur wegen so 'n paar Euro wollten die dann halt sparen so'n so'n Autoreifen da zu ent entsorgen. Ähm, ja, oder auch so McDonald's-Müll, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Rennrad fahre, sehe ich das echt häufiger. Ja, von Energy Drinks sieht man das ja. Das Problem ist dann halt auch, wenn dann, ähm, ja, dieses Gras gemäht wird so im Straßengraben, dann wird es dann halt gerade so durch den durch das Mähwerk noch mal kleiner geschreddert und dann, ähm, wird dann halt wirklich zum zum Mikroplastik-Problem relativ schnell. Und das das macht mich dann schon wirklich, ähm, ja wütend, weil weil die Leute einfach so bequem sind und es dann halt kurzerhand schnell aus'm aus'm Fenster werfen während dem Autofahren. Also, das ist das ist absolut nicht nicht nicht mehr okay.
Mhm. Ja, ich verstehe. Ähm, ja, das hat auch so 'ne ethische, ne, oder so 'ne soziale Komponente, die du da schilderst. Also, wenn Menschen so was machen, das ist ja auch ähm, zeugt ja auch sehr viel über die, ne? Weil denen fehlt ja auch dann das Bewusstsein, dass letztlich die ja vielleicht irgendwann mal selber im Leben wieder auf denselben Müll treffen werden. Also, vielleicht jetzt nicht auf denselben, aber wenn die mal vielleicht im Urlaub sind oder an 'ne andere Stelle des Landes fahren und Menschen dann genauso denken und sich verhalten wie die selbst. Ich meine, dann wollen die ja auch nicht am Strand, äh, Zeit verbringen, wo neben denen irgendwie so Müllberge liegen, ne?
Mhm.